А, слушай, ну, это такой прям простой вариант. <chuckles>
Да, да. Мясо, сколько бы его ни было, оно, как бы, допустим, нужно его замариновать, да, оно всё сбрасывается в одну большую емкость, маринуется, то есть тут, а, не нужно, да.
То есть получается, на такое вот мероприятие, когда много людей, а, насколько заранее тебе нужно к нему готовиться? Вот это сложно по времени как-то рассчитать или всё-таки это просто, как вот у тебя это проходит?
Мгм. Ну, вот если речь идёт именно о каком-то вот таком барбекю, как я говорю, если там погода позволяет, период такой позволяет, что вот там собрать людей, то тут на самом деле это минимальное время нужно. То есть какие-нибудь, а, овощи можно поехать буквально даже закупить в день, в тот же день. С еже явно там в 10 утри утра не будете делать это барбекю.
Мгм. Ну, а мясо, смотри, его же надо как-то там замариновать заранее, чтобы оно там сколько-то в маринаде простояло, или в этом нет необходимости?
Мгм. Ну вот, мясо, да. Мгм. Мясо, да, то есть если ты сам маринуешь мясо, то нужно, конечно, там Если там в субботу, например, намечается этот пикник, то в пятницу, вечером даже можно съездить за мясом на ночь, его если замариновать, то в принципе этого достаточно будет. Да, большинству видам мяса.
То есть это тоже не очень сложно? И ты не устанешь, да?
Да, да. Не очень долго, не очень сложно и учитывая то, что это, да
А смотри, а если у тебя вот в в таком формате собирается большая, ну, допустим, ты решила устроить вечеринку, там день рождения, и у тебя собирается такая разная компания, там родственники, друзья. И получается так, что один там свинину не ест, один там это не ест, другой вот это не ест. Вот как ты будешь, э, здесь, а, как говорится, спасаться?
Мгм. Да. Мгм. Мгм. Ну, тут ы <chuckles> Ну, тут, конечно, тут берется несколько видов мяса. То есть, конечно, в такие классические какой-то выбор- это какая-нибудь говядина и курица берется так, чтобы разные вкусы удовлетворить.

<laughs> А рыбные, например, какие-то, а, продукты для барбекю, они могут использоваться?
Это как-то даж Э, рыбу рыбу можно, но рыбу, я бы сказала, что имеет смысл брать, только если есть специфичный запрос на рыбу. Или, например, там, не знаю, знаешь, там, какой-то там общий чат создать и туда вот бросить клич, там: "Народ, пло проголосуйте, кто хотел бы видеть рыбу". Да? Вот тогда можно попробовать купить рыбу. А так рыба, скажем так, не самый такой
Мгм. Ну, то есть, э, н не самый популярный, да, для барбекю вариант, получается. А смотри, а если, э, допустим, а, ну, вот, ты знаешь, да, у тебя щас барбекю, ты там подготовила мясо, вот, например, заранее. А как-то можно сочетать, например, ну, я не знаю, не готовить тоже мясо заранее, а купить уже там полуготовое или там замаринованное? А, какие-то вот, э, щас очень много продаются, э, уже такие, знаешь, сборные, м, упаковки в магазинах большие там овощей, э, как ты им доверяешь таким продуктам, берёшь их, или всё-таки для тебя важно самой это всё приготовить?
Да, да, да, для барбекю не самый Мгм. Мгм, мгм. Ну, вот в плане замаринованного мяса у меня действительно такой был опыт покупки, э, замаринованного мяса. Но там еще и мясо было, э, специфичное. То есть я как-то долгое время довольно-таки прожила в, э, штате Техас, США
Мгм. Ага.
и, то есть, поскольку он на границе с Мексикой, это накладывает свой отпечаток.
А, то есть это как-то на ме на меню на а, накладывает отпечаток, да?
А Да, есть такое, и то есть, э, у нас у нас вот в городе был такой вот мексиканский магазин
Мгм. И в чём же, в чём же? Ну-ка, расскажи, интересно.
и там, среди прочего, продавалось и разного вида мясо.
Мгм.
И мясо в в специфичных маринадах тоже продавалось. То есть там вот этот тип маринада называется там фахито.